Ờ, thì, à, bạn không không biết là bạn nghĩ tại sao lại khó mà có ha?
Đấy, bác để ý chứ Thật ra thì là do Chính Chính phủ nhà nước người ta không ủng hộ về cái đấy, đấy. Thứ hai là, kiểu, người dân là không có khái niệm về về cái đấy. Ví d đấy, thì là mượn đúng rồi, họ họ không biết cái đấy là gì, họ không biết cái đấy là gì, bởi vì ở Việt Nam không có, và họ không biết cái đấy dùng có ô kê không? Đấy. Mà chưa kể giả sử nếu mà có nhá, bạn có bạn có tin tưởng là bạn sẽ gửi bố mẹ bạn vào đấy, đúng không? Đấy, không tin chứ. Đấy, đấy, đấy.
Ừm. Ừm. Họ không biết, phải hông? Có nghĩa là thiếu kiến thức. Đúng. Ừm. Đồng ý. Đúng, chính xác. Nhưng mà cái việc, ờ, sao ta? Viện dưỡng lão nha, mình thấy là bây giờ là, kiểu, giống như là có những cái, a, gia đình hoặc là được nhiều người biết rộng rãi hơn và đã có những cái viện dưỡng lão được hình thành rồi, nhưng mà, kiểu, giống như là nó chưa rộng rãi thôi và nó nó nó còn ở quy mô tư nhân.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Rất khó để tiếp cận với người dân, nó rất là khó, nó phải mất thời gian, đúng không?
Ừm. Đồng ý, và một phần nữa là sao ta? Cái quy mô tư nhân thì nó nhỏ và phải yêu cầu cái người mà vào viện dưỡng lão là có một cái sao ta? Cái nguồn đúng, cái nguồn kinh tế khá là tốt. Ừm.
Đấy. Phải có tiền. <laughs> <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, nói chung là bây giờ phải có mạnh thường quân, hoặc là cực to, hoặc là nhà nước ủng hộ. Đấy.
Đồng ý. Đồng ý, nhưng mà mình viện mình nghĩ về cái việc lâu dài là là nhà nước phải có người, sao ta? Đứng ra điều hành và và vận hành á, thì nó mới, sao ta? Lâu dài. Ừm.
Và một vấn đề nữa là dính đến à, à. Đúng rồi. Nhưng mà một vấn đề nữa thì mình thấy là nếu mà ở ở nhà nước Việt Nam ấy. Đấy, thì là cái vấn đề này rất là nhạy cảm bởi vì là nếu nhà nước nhúng tay vào thì thường thường là người dân họ sẽ, ờ, nghi ngờ, bởi vì là có thể là các ông sếp, ông ông, à, ăn chặn mất tiền của cái nhà dưỡng lão thì sao, đúng không? Viện dưỡng lão thì sao? Đấy, đấy, đấy, đấy.
Ừm. Ừm hứ. Đúng. Đúng rồi, và rõ ràng là, kiểu, giống như là, sao ta? Cái niềm tin của người dân vào Chính phủ không được nhiều, phải hông? Ừm.
N nó không nó vào đúng rồi. Thật ra là vào Chính phủ những cái vấn đề là kinh tế chính trị thì có thể ô kê, nhưng đến những cái vấn đề, gọi là, công trình xã hội này, đường sá các thứ thì người ta không tin tưởng mấy đâu. Bởi vì người ta thấy rất là nhiều rất nhiều phốt rồi. <laughs>
Ừm. Đúng. Tại vì quá nhiều cái bằng chứng, quá nhiều cái ờ, rõ ràng là đã có quá nhiều cái bằng chứng như vậy rồi cho nên là khiến người dân sụt giảm niềm tin, cho nên họ cần phải cải thiện cái đó. Ô kê, cảm ơn bạn nhiều nha. Bye bye, bye bye.
Đấy, đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì rất là cảm ơn bạn nha! Bye bye.

À, thôi, lỡ đọc xong lại muốn có con nữa mệt cho nên thôi dẹp, hổng hổng đọc. Nhưng mà mình nghĩ á là, kiểu giống như là, ờ, nếu mà hông có con như vậy, không có người chăm sóc như vậy, cho nên là mình mới cố gắng làm việc để sao ta? Ph mình tiết kiệm một mớ kha khá để sau này mình già mình không có ra đường nữa. Ừm.
<chuckles> Ừm. À. Để để để để mấy mấy nữa là vào vào nhà ấy nữa, vào nursing home à? <chuckles>
Ừm, kiểu giống như là đúng rồi, không, ơ, không cần phải ra đường đi kiếm tiền, kiếm, ơ, kiếm công việc là cờ để nuôi bản thân, phải hông?
Ừm. Cũng hợp lý, cũng hợp lý. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cũng hay, cũng một ý hay là, gọi là, kiểu, kiếm đủ tiền là để về hưu ấy, đúng không? Thật ra thì là cái này thì là kể cả bạn có con hay không có con thì người ta đều muốn hướng là kiếm đủ tiền để về hưu thôi. Đấy. Mỗi tội ở Việt Nam là về hưu nó hơi khác. <laughs> Việt Nam là, ờ, ờ, sao hả cậu nói
Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Đồng ý. Ừm. Ừm. Nhưng mà sao ta? Thật ra là mình thấy cái, ơ, chế độ xã hội ở Việt Nam thì, ờ, cho người già á, thì, ờ, bây giờ hình như có cái luật là sao ta? Trên bao nhiêu tuổi á là sao ta? 60 hoặc là 70 tuổi gì đó là sẽ nhận được bao nhiêu, ơ, 300 hoặc 500 gì một tháng đó, hông biết là bạn có nghe cái luật đó hông?
À. Hơi tệ, mình thấy là hơi tệ. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, có có có luật đấy, thì là bà bà mình cũng là trong diện đấy và cũng là có tuổi Đảng lâu đấy, tuổi Đảng các thứ lâu, nói chung là lương tháng được có triệu mấy, hai triệu thì nói thật là không đủ ăn. <chuckles>
Ừm. Ủa, nhưng mà cái đó là có tuổi Đảng, còn đối với những người già mà không có sao ta? Không có lương hưu, không có tuổi Đảng, không có gì hết kìa.
Đấy. Ừm. Đúng rồi, không có gì hết thì là chỉ được, ờ, có có khi là không được tiền cơ. Đấy. Có khi là được, à, vài trăm nghìn.
Ờ. Ý ý là cái luật mới ra là cho những cái người mà không có cái đó đó, kiểu giống như là, không có tuổi Đảng. Ờ.
Đúng rồi, đúng rồi, đấy, đấy, thì là được vài trăm nghìn lẻ thì là cũng không giải quyết được vấn đề mấy đâu. <chuckles> Quá là bèo.
Rõ ràng. Nhưng mà kiểu ừm, nhưng mà, kiểu giống như là, nó cũng sao ta? Ừm, không giúp được một tháng, nhưng mà cũng giúp được một ngày, phải hông?
Ờ, thêm phần nào đó, đúng không? Đúng rồi, một, hai ngày, vài ngày, đấy. Thật ra thì mình nghĩ là cái vấn đề hưu trí ở Việt Nam là một vấn đề khá là nhạy cảm, nhức nhối, nhạy cảm. Đấy, thì thế thành ra nhiều người già họ phải đi bán vé số, họ phải đi, gọi là, ăn xin ở những thành phố lớn, đấy, nói chung rất là thương tâm. <chuckles>
Ừm. Ừm. Nhức nhối ha. À. Và Đồng ý. Đúng. À. Đúng. Mà mình thấy ở dưới quê mình á nha, là dưới, a, mẹ mình á là, kiểu giống như là, sao ta? Gập là à, lập ra cái hội là người cao tuổi, thì, kiểu giống như là, bao nhiêu tuổi á thì tham tham gia vô cái hội đó và, kiểu giống như là, mỗi tháng là đóng 50.000 rồi vậy đó, rồi sau, ơ, khi á là, kiểu giống như là
Ừm. À. Nó như nào nhỉ? Ừm. À. Thì để là về già thì sẽ là chia chia lại, đúng không?
à, kiểu giống như, hông tới lúc chết á, thì mới lem mới lấy cái tiền đó đi đám ma. <chuckles>
À, không à? À. À, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi tôi biết, biết, à, cái này mình biết. Cái đấy thì là ở công ty nào, hoặc là ở tổ dân phố nào cũng có thôi.
Ừm. Thì